À, vậy là cái việc mà lặp đi lặp lại giữa mình giao tiếp với lại khách hàng của mình nè, à, rồi cái cái mục tiêu mà công ty của bạn đề ra nó cũng khá là cao so với lại cái phần trăm. Ví dụ như là mình nhắn tận 100-110 tin nhắn với một cái số lượng lớn như vậy, thì chưa chắc gì khách hàng đã muốn trả lời mình lại, đúng hông nè? Rồi đôi khi á khách hàng cũng, gọi là, có một cái thái độ không có được tích cực lắm đối với lại những cái tin nhắn mà bạn như ừm, gởi cho khách hàng. Nên là á, mình cũng phần nào mình thấy áp lực từ cái phía mà khách hàng đến lên đ lên mình, đúng hông nè? Nhưng mà á, bạn biết sao hông? Cái mắt xích của bạn hiện tại làm á, rất là quan trọng đối với công ty á, tại vì bạn là cái cầu giao tiếp giữa khách hàng đối với lại công ty nè. Mà một công ty đâu có thể nào mà hoạt động mà thiếu khách hàng được, đúng hông? Nên là á, mình cứ từ từ, mình bình tĩnh lại, hông sao đâu!
À. Ồ. Đồng ý, đồng ý, đồng ý! Đúng rồi. Sao nè? À, vậy hả? Ồ, mình hiểu rồi.
Thì á, hiện tại hiện tại á, không biết ngoài cái việc mà yếu tố từ cái công việc của bạn là bạn thấy chán nản tại vì nó cứ lặp đi lặp lại, với lại cái môi trường làm việc nó cũng không có thực sự phù hợp với lại bản thân bạn á, nó ngoài ra không biết có còn yếu tố nào yếu tố ngoại quan nào mà nó ảnh hưởng tới cái, gọi là, cái cảm xúc hiện tại của bạn bây giờ hông?
Đúng rồi. Ừm, mình nghĩ những cái yếu tố ngoại quan thì chắc là do mình làm việc cái cái cái cái cái đường mình đi làm việc nó cũng khá là xa đó, thì cái khoảng đường mình di chuyển là đâu đó khoảng 18 ki-lô-mét mỗi ngày, là đi mười tám về 18 đó là, gần như là, kiểu, mình đã tốn đúng rồi, là mình đã tốn 1 tiếng để mình đi lên trển, xong rồi mình lại tốn 1 tiếng mình chạy về. Đó, cho nên là mình cảm thấy nó cũng khá là xa và nó rất là tốn thời gian của mình. Mà cái phần này thì công ty lại không có bao gồm, mà để mà mình đi làm được thì mình mình phải tốn 2 tiếng của một ngày rồi. Một ngày có 24 tiếng tốn hết 2 tiếng là còn có 22 tiếng à! Và trên cái đường mà kẹt xe như vậy nó cũng rất là mệt mỏi, nó không có năng lượng cho mình luôn. Đó!
Ồ. Ồ, vậy là ba mươi sáu luôn! Ừm. Ừm, mình hiểu. Nóng nữa, đúng hông nè?